โอ้โฮ มีเหรอคะ Doraemon Conan ดู มาหมดแล้วค่ะ <chuckles>
<laughs> โอ้โฮ <laughs> คุณดูในโรงเลยใช่ไหมครับ?
ดูในโรงเนี่ยแหละค่ะ ทำไม? ก็สงสัยตัวเองว่า ทำไมคนเราต้องดู Doraemon ในโรง? <chuckles>
อือ ผมไม่ เออ แล้ว แต่ว่าบ้านเองไม่เคยดู Conan นะ เอาจริง ๆ คือนอกจาก Doraemon แล้วไม่ดูอื่น ไม่ดูอย่างอื่นเลย
อ๋อ ค่ะ อะ อืม
ก็เลยไม่รู้ว่า รสชาติในการดูแบบซีรีส์เป็นไง แต่ว่า น่า ดูที่บ้านอาจจะดู แต่ Conan ช่วงนี้ไม่ได้ดูเลยครับ รู้สึกหงุดหงิดกับเจ้าตัวเล็กเนี่ย
อืม ก็ดีนะคะ
อืม เพราะว่าตอนจบทีไร มันไม่กระจ่างอย่างที่เรา คิด <laughs> ครับผม อ๋อ แต่ดีอยู่ใช่ไหมครับ?
เสริมสร้าง <chuckles> ใช่ ๆ เนี่ย ก็เหมือนได้ ได้คิดด้วยค่ะ มันเป็นเหมือนแบบพวกไขปริศนา อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะได้ คิ จะได้ เผื่อเป็นนักวางแผน ไรเงี้ยค่ะ
อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ อ๋อ อย่างงี้แสดงว่า มันก็ได้อะไรจากหนัง อ อ่า ซีรีส์ ตัวนี้ อันนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ? เรื่อง Conan นี่
ใช่ ๆ ดี ๆ อยู่อะค่ะ
ล เล่าได้ไหมครับว่าอะไร ประทับใจอะไร ยังไง ประทับใจอะไรที่แบบมันโอเคบ้างอะ?